Sí, nos ab eh, bueno, me nos ha pasado muy seguido que de repente estás en un, no sé, estás en una plática con alguien, y estás hablando no sé, de viajes, ¿no?, y de repente, o sea, en Facebook están las publicaciones y la primera publicidad de viaje, y luego viaje, y viaje, y viaje, y tú dices: "Oye, espérate", o sea, "no, no estoy aquí para que me muestres o me vendas un viaje", o sea, sí, creo que también, eh
Mm. Am ¿también? Sí. Ujú. Exact <chuckles>
eh, es un poco repetitivo, ¿no?, y creo que le quita la oportunidad a otras a otros influencers, a otras marcas, de poder aparecer y y que puedas probar, ¿no?, porque también me ha pasado que de repente engancho con algún influencer y ya lo voy conociendo y de repente, no sé, por azares de la vida, eh, cambia o se vuelve, no sé, por ejemplo, con un estilo más, eh, pues más, no sé, eh
Que no te gusta, que no te acomodas con él, ¿verdad?, ya.
exacto más dark o más, este, como de meditación o cosas así, que obviamente no es que me moleste, pero pues, no va con lo que yo estoy buscando, ¿no?, entonces, pues, dejo de seguirlo.
Sí. Exac Bueno, sí, también en, ah, también a veces, este, por seguir modas, eh, pierden como con su iden su identidad y que a lo mejor esa esencia con la que tú empezaste a seguirlos pues, termina siendo, <chuckles> un poquito lo que no buscabas, o lo que no querías para tí o para los que te rodean, ¿verdad?, bueno, quería pregun ajá.
Claro. O pasa lo contrario, ¿no?, o sea, por ejemplo, luego seguí yo perdón, seguí yo a una influencer que igual me gustaba mucho su contenido y tenía mucha empatía con ella por la situación en la que estábamos, eh, pues, viviendo ambas, y, eh, de repente, eh, digo, desafortunadamente le dio cáncer y entonces también te enganchas y te y te haces empático con esa persona que igual está del otro lado del mundo y vives como su o sea, como, o sea, obviamente no vives por morbo, sino como que: "Oye, ¿cómo estará?, ¿qué le pasará?, ¿estará bien?", ¿no?, y entonces haces esta empatía, y esta amistad digital, ¿no?
<chuckles> Ajá. Uy. Qué historia. Ajá. Sí, mm. Sí, sí, sí.